Du, ähm, grüß dich. Ich brauche kurz 'nen Rat. Du musst dir vorstellen, ich habe quasi im Sommer Abitur gemacht und bin seitdem quasi selbstständig. Und, ähm, ich bin ein sehr ein ein Mensch, der sehr mit der Einstellung aufgewachsen ist: „Okay, ich muss mein Geld investieren und, äh, mich selbst um das Wissen rauszugewinnen.“ Es fing damals schon an, primär als ich, äh ja, in der 11. Klasse war es damals und da war ich schon selbstständig. Ich habe mir quasi mit'm Freund 'ne Agentur aufgebaut. Da haben wir zusammen Coaching geholt für 7.000€. Ähm, das war dann so 'n Punkt, wo ich sage, okay, es war echt, echt schlecht und, ähm, hat wirklich für den Preis k kaum Mehrwert gebracht. Dann habe ich aber gesagt: „Okay, es lag eher am Coaching als an der Entscheidung. Das heißt, ich habe quasi, ähm, ja, auch teilweise Rücklagen genommen, die ich, ähm, ja, gespart hatte über den letzten Jahre, habe Anfang der Selbständigkeit, äh, 9.000€ in s äh, 2 Coaching investiert, also einmal 4.000, einmal 5.000er Coachings und, ähm, auch die beiden haben quasi recht wenig gebracht. Und aktuell ist so sogar so, dass ich durch 'ne Anzeige, sage ich mal, Geld zurückzahlen muss. Also bin ich aktuell auch verschuldet, weil ich halt diese Rücklagen mir nie gelassen habe, diesen Puffer, den ich, sage ich mal, hätte mir lassen sollen. Und ich weiß grad nicht so ganz, wie ich damit umgehen soll, weil, ähm, ja, ich bin immer eigentlich ein Mensch, der gerne investiert, der immer gerne was gemacht hat, der auch gerade anfangs ich habe Anfangs sehr viel auf Rücklagen gelebt und wenig, sage ich mal, Geld verdient. Und, ähm, es fällt mir grad so 'n bisschen auf die Füße. Wie kann ich vielleicht zukünftig mein Budget besser planen und mein Ausgabenverhalten so 'n bisschen bewusster steuern trotz eben, äh, tro natürlich ist die Entscheidung erstmal nicht falsch gewesen, zu investieren, aber wie kann ich da 'n gesunden Mittelweg finden?
<sneezes> Ja. Mhm. Mhm. Ähm, ja, okay. Also, jetzt hast du, äh, einmal gesagt, ähm, dass diese diese Coachings, ähm, nichts, äh, wirklich gebracht haben, obwohl da ja jetzt wirklich, äh, relativ viel, ähm, Geld schon geflossen ist. Dann würde ich also da jetzt erstmal so 'n bisschen, ähm, Abstand von nehmen. Äh, grundsätzlich ist es aber, sage ich mal, super, äh, wenn du sagst, du hast so in jungen Jahren, äh, dir schon überlegt: Wie kann man so finanziell auf eigenen, äh, Füßen stehen. Aber, äh, okay, du ha hast es jetzt vielleicht sogar selber schon reflektiert, dass das dann etwas, ähm, ja, übermütig war, dann sofort, äh, Zigtausende in irgendwelche, äh, äh, Coaches zu investieren, ne?
Ja, total, also, bei mir ist das Problem, dass ich halt, äh, diese Entscheidung sehr übermütig getroffen habe, auch sehr s sehr emotional. Ich glaube, man hätte viel in der Reflektion, ähm, ja, äh, verm ver vermeiden können, hätte man das ganze, äh, Jahr gemacht, weißt du?
Mhm. Ja, ja. Mhm. Mhm. Okay, aber gut, ne, das ist, äh, äh d du bist halt noch jung und warst auch damals noch jung. Insofern sind das alles so, ähm, ja, äh, Entscheidungen, die, äh, man, äh d das kann man in dem Alter auch noch nicht so richtig gut, ähm, beurteilen. Also, zunächst mal, um jetzt dein Budget, äh, da einigermaßen im Rahmen zu halten. Ähm, da würde ich erstmal auf so Coachings verzichten. Äh, also, wenn diese, äh, Selbstständigkeitsidee noch, äh, äh, aktuell ist, dann kannst du auch eigentlich so es gibt bei der IHK, das wirst du vielleicht auch wissen, bei der Industrie und Handelskammer solche solche Gründerzentren oder irgendwie sowas, die dir auch so so Coaches vermitteln, ohne dass das Geld kostet. Eigentlich. Und, ähm, ich weiß jetzt nicht, wie du auf diese Leute da gekommen bist. Äh, das ist aber auch nicht seriös, da irgendwelchen Gymnasiasten da 'n paar 1.000 € aus der Tasche zu ziehen. Also, das macht eigentlich, äh, niemand, der was auf sich hält.
Ja, stimmt schon. Also, es war nachher 'n bisschen blöd. Also, hätte ich auf jeden Fall hätten wir auf jeden Fall 'n bisschen intelligenter handeln müssen. War halt 'ne sehr impulsive Entscheidung und das war 'n bisschen, äh, unclever. Ähm, aber, wie gesagt, äh, wir haben die wir haben die über so Werbung Online-Werbung kennengelernt. Wir hatten halt 2, 3 Gespräche mit denen. Dann war, sage ich mal im Sales-Call, da haben sie uns 'n bisschen auch fast schon reingezogen haben in der Entscheidung. Und dann, äh, haben wir uns dafür entschieden. Natürlich alles 'n bisschen doof, äh, äh, äh, 'n bisschen doof, aber, äh, ja.
Mhm. Mhm. Mhm. Mhm. Mhm, mhm. Okay. Ja, ja, klar. Na ja, gut, ist das ist Schnee von gestern. Auf jeden Fall, äh, okay, warst du jetzt äh, bist du sozusagen ja gewarnt davor, vor irgendwelchen anderen, äh, Leuten, die, ähm, ja, da, äh, teure Coaching-Seminare anbieten und man sich immer wundert, die Leute laufen in Scharen dahin. Und es sagt eigentlich hinterher jeder, es war alles für die Katz. So, jetzt hast du andere Ausgaben. Du hast jetzt, ähm, da von einer irgendwie, ähm, äh, Zahlung noch gesprochen. Und jetzt ist die Frage, äh, wie geht das jetzt so, ähm, weiter? Also, wa was nimmst du jetzt ein? Und was sind jetzt so denn konkret deine deine Ausgaben, die sozusagen jeden Monat anfallen?
Wir können's leider nicht mehr ändern jetzt. Der Großteil meines Geldes fließt eigentlich so in, ähm zum Beispiel mein Lehrer hatte mich angezeigt, in der Schulzeit. Und da fließt aktuell am meisten Geld rein. Also, dass, sage ich mal, diese Schuld los werde. Ähm, weil ich habe den Fo Prozess-Fall quasi verloren vor Gericht, weil ich keinen guten Anwalt hatte und er hat den besten, weil er halt finanziell andere Gelegenheiten hatte als ich. Und deswegen zahle ich aktuell da halt viel Geld zurück und habe wenig, ähm, sage ich mal
Mhm. Mhm, mhm.
Äh, ja, finanziellen Spielraum und irgendwie grossteilig da reinstecken und abzahlen.
Mhm, mhm. Ja, gut, ne, das ist dann natürlich auch, äh, ähm, löblich, wenn du da erstmal diese Schulden tilgen willst. Und ja, das ist auch so 'n bisschen ungerecht, ähm, dass, sagen wir mal, die Leute oft Prozesse gewinnen, die aufgrund von mehr Geld sich bessere Anwälte, äh, leisten können. Das ist auch, sage ich mal, äh, nicht so das, äh, Gelbe vom Ei. Aber okay, was willst du machen, ne? Das ist jetzt auch erstmal so, dass du das, ähm, abzahlen musst und da führt jetzt kein Weg dran vorbei. Äh, und da ist jetzt die Sache: Willst du jetzt irgendwie eher noch weitere Ausgaben eigentlich, äh, minimieren? Weil daran kannst du ja jetzt nichts ändern, dass du da die Schulden zahlen musst. Oder willst du so die die Einkunftsseite irgendwie erhöhen?
Ich denke, es ist sinnvoll, e erstmal die Einkunftsseite zu erhöhen, ne? Ich glaube, da wenn man einen großen Hebel hält und ich lebe schon sehr minimalistisch. Also, ich habe zwar viel Ausgaben für Sprit aktuell, weil ich jeden Tag, sage ich mal, 'ne Stunde Auto fahren muss, hin und zurück, also, insgesamt 2 Stunden im Auto sitze quasi für 'ne Reha, aber, ähm, also, ich habe quasi ein Kreuzbandriss und muss quasi zur Reha und das ist halt sehr vom Sprit Spritkosten sehr kosteffi äh, kostenaufwendig. Ähm, aber ja, da kann man recht wenig eigentlich schraub
Mhm. Mhm. Mhm. Ja. Ja.
Man muss, glaube ich, wirklich sehr, ähm sehr viel an der Einkaufsseite machen, weil da ist hat man wirklich den größten Hebel, glaube ich.
Mhm, ja, genau. Und was ist jetzt, äh was ist jetzt im Moment, also läu läuft dieses Business denn schon, was du da ankurbeln wolltest, oder ist das jetzt erst mal auf Eis?
Es läuft schon, es läuft auch gerade gar nicht schlecht. Also, an sich bin ich auf dem richtigen Weg, würde ich sagen, aber es ist halt immer schwierig 'n bisschen, sage ich mal, das langfristig also, äh, das ist halt also, ich habe gerade den ersten richtig guten Monat, aber davor die Zeit war nicht so leicht, sage ich mal.
Ja. Okay. Mhm. Mhm. Mhm, mhm, verstehe. Äh, ja, gut, ne, also, dann ist das quasi, äh, ne ne die richtige Wahl, dass du jetzt erst mal da, äh, dein Business ankurbelst und dann eben, ja, damit versuchst, möglichst viele, ähm, Einnahmen zu generieren. Und dann kannst du parallel sozusagen immer noch irgendwie gucken: Was wird gerade so, äh, angeboten, irgendwie auf dem Freelancer-Markt und da gegebenenfalls, äh, einfach Bewerbungen raushauen.
Ja, das klingt gut. Aber, ähm, wie finde ich so Free äh, Freelancer-Aufträge? Weil ich bin so 'n bisschen, äh ich habe zwar 1, 2 so Stammkunden, sage ich mal, in meinen Bereichen, aber ich f finde also, ich finde keine Plattform, wo ich sage ich mal, mich aktiv bewerben kann für bestimmte Sachen. Kennst du da vielleicht irgendwelche Plattformen, die man da nutzen könnte für?
Mhm. Also, äh, ich weiß nicht, äh, du kannst mal schauen bei bei Indeed, wenn dir das was sagt. Da werden eigentlich ganz gute, äh, Stellen, äh, ausgeschrieben und vor allen Dingen auch international. Und wenn du da deine Seite machst, das kostet auch erstmal nichts. Also, nur dieses Premium-Angebot ist kostenpflichtig. Aber das ist dann auch immer so die Frage: Was, äh, bringt das, äh, kann man mal machen, ähm, weil es jetzt auch keine Unsummen kostet. Ich glaube 10 € oder so im Monat. Ähm, aber das ist 'ne ganz gute Plattform, wo du dich quasi eintragen kannst mit dem, w was du bislang gemacht hast, was du so kannst, was deine Fähigkeiten sind. Und dann, ähm, sortiert dieser Algorithmus da passende Stellen für dich raus. Also, das würde ich an deiner Stelle mal versuchen.
Ja, verstehe ich total. Ähm, klingt gut. Und, ähm, meinst habe ich 'ne Chance ohne Ausbildung und ohne Studium, weil ich habe es schon mal probiert bei 'n paar Stellen, aber oftmals ist ja so, dass man Remote, ähm, ohne, also sage ich mal, Ausb ohne Ausbildung und Studium als Remote, äh, Freelancer, sage ich mal, wenig Chancen hat, weil natürlich viele digitale Nomaden sich genauso bewerben, wie man selbst. Und wenn man da mit wenig Erfahrung ankommt, wie i ich sage ich mal, da hat man oftmals, äh, schlechte Karten. Meinst du, da könnte ich vielleicht, ähm, trotzdem 'ne Chance haben, oder denkst du, dass es, äh, irgendwie vielleicht was was ich machen könnte, sage ich mal, um meine Chance zu erhöhen?
Mhm. Mhm. Ähm, ja also, ähm, dann könntest du im Grunde einfach ganz, ähm, explizit, äh, auf deine Starken eingehen. Also, wo du jetzt, was weiß ich, äh, gute Noten in der Schule hattest. Das würde ich da sozu äh, voll voll rausstreichen. Und dann einfach, äh, ja, dann an deine an deine Starken, ähm, appellieren. Und, äh, genau. Es stimmt natürlich, es sind viele Leute, die sich da bewerben, weil das mit diesem digitalen Nomadentum hat so etwas, äh, Fahrt aufgenommen. Aber manchmal nehmen die auch ganz einfach diejenigen, die sich am eher am am ersten bewerben. Also, da würde ich am liebsten dann ja einfach, äh, täglich gucken und dann möglichst schnell, äh, reagieren, wenn du auch Anzeigen siehst, weil wenn die halt viele Bewerber haben, kann es auch sein, dass die irgendwann einfach die Anzeige schließen.
Ja, okay, also, aktiv sein und quasi regelmäßig die neuesten Angebote checken, das klingt jetzt erstmal sehr sinnvollen und nach logischen Ansatz. Ähm, da muss ich mal glaube ich, äh, 'n bisschen mich, äh äh, beschäftigen. Also, hast du andere Plattformen noch, weil es gibt ja so viele heutzutage, die vielleicht gut funktionieren und meinst du die da das mit das Beste was nutzen kann.
Mhm. Ja. Ja, es ist, äh zumindest ist das so, dass das Internationalste, ähm, und es gibt auch noch Xing. Das ist auch so 'ne Plattform. Wobei das, äh, ist eher, sage ich mal auf, ähm, ja, so 'ne Netzwerksache, die auch eher, glaube ich, ähm, deutschlandfixiert ist und was jetzt so nichts so dienlich ist für so Stellen ähm, Ausschreibungen. Also, da ist, glaube ich, Indeed noch mit das das Beste, um so Stellen zu finden. Also, da würde ich es auf jeden Fall mal probieren.
Ja, okay, ähm, klingt sehr, sehr gut und sehr vielversprechend. Ja, ich glaube, da habe ich erstmal 1 2 Ansätze jetzt, wo ich rangehen kann und auch rangehen muss. Ähm, ansonsten, ähm, wa soll ich vielleicht das ganze Geld immer direkt rein stecken, weil das belastet mich schon mental immer echt in dieses Sch in diesen Schuldenabbau. Und meinst du, ich soll erstmal 'n paar Euro, sage ich mal, beiseite packen und mir was gönnen oder sowas zum Beispiel, also, Kleinigkeiten, sage ich mal?
Mhm. Mhm. Mhm. Ja, ja, ja, genau. Also, ähm, da würde ich schon eher darauf achten, jetzt so die Ausgaben zu, äh, minimieren. Und jetzt, also, bloß keine kosten äh, pflichtigen Angebote, ne? Wie gesagt, dieses LinkedIn-Premium, das hält sich in Grenzen. Das kostet, glaube ich 10, 15, ähm, äh, Euro im Monat oder Dollar, ich weiß nicht mehr genau. Und, äh, ja, das kannst du vielleicht machen, aber sonst würde ich, also, bloß keine kostenpflichtigen Coachings oder sowas in der Art, ähm, nochmal machen. Weil du siehst ja, dass das letztendlich, ähm, gar nix bringt.
Ja klar. Das ist glaube auch gerade diese höheren, äh, Beträge für also, vielleicht mal 500 500 € kann man mal machen vielleicht aber so diese hohen Beträge ist einfach 'n bisschen belastend. Hat mich auch viel Freiheit gekostet. Ich habe die Selbstständigkeit ja auch viel gemacht, um sage ich mal, zu reisen, Spaß zu haben. Und das hat mich so finanziell eingespannt, dass ich, sage ich mal, wenig Freiraum hatte. Also, ich glaube, solche hohen Kosten werde ich nicht nochmal eingehen.
Mhm. Mhm. Mhm. Hm, ja, okay, gut. Das geht jetzt nach hinten los, oder ging nach hinten los. Aber, äh, ja, du hast ja jetzt, äh, hoffe ich, was draus gelernt. Und, genau, dann, äh, wünsche ich dir in Zukunft halt alles Gute für dein neues Business.
Total, ja, also, viel vielen Dank für den Rat, auch für die, äh, Vorschläge der Job des Jobfindens. Äh, also, ich habe viel mitgenommen, viel gelernt. Äh, danke dir wirklich auf jeden Fall. Es hat sehr geholfen.
Mhm. Ja, das freut mich, dann, wie gesagt, alles Gute.
Danke, tschau.
Bitte, tschüss.